Ayun, magandang umaga sa'yo, mainit na umaga.
Mm, hello po, mm, magandang umaga din po, buti naka-aircon po ano, aha.
Kamusta? Sana all, kasi hindi nakaan
Mm, ah, ayos na po, mm.
Hmm, ako naman kasi ano electric fan lang walang ah, hindi nakaano yung aircon namin naka-install kasi mahirap yung ano, hinahanapan pa kung saan siya ipupuwesto, kalilipat lang kasi, oo.
Mm. Ah, pero lalagyan Mm, good news pa rin po. <laughs>
Oo. kahit paano, pero grabe ang init talaga, grabe. <chuckles>
Mm, opo, opo, opo ma pati yung hangin ng electric fan mainit po 'no. Mm, yung buga.
Oo. Mainit pa din, oo, lalo pa pag kasi close din yung binta nag-iisang bintana close pa so, yun open lang yung palagi yung tawag nito, ah, pintuan namin sa kwarto. Oo, sir, ah, sa bakit ba sir, anyway, Chipi. <laughs> Naalala ko pangalan mo tuloy, ah, ah, maitanong ko sa'yo kasi, ah, anong anong henerasyon ka ba nasa millennial ka ba o
Mm. Hmm, mm, mm. Mm. Mm. Um, hindi po ako kasama sa Gen Z 'no, ah, 90s po.
Oo, ako 90s din so siguro pareho tayo millennial di yun di ba, oo. Pero kasi, um, kaya ako naitanong yung henerasyon mo kasi di ba, grabe na yung teknolohiya ngayon. Ah, nung ikaw ba, kailan anong anong edad ka ba nagka nagka-cellphone? Yung ganun.
Mm. Mm, opo, opo. Mm, mm. Ah, yung pinaka-cellphone na una ko po, 3210 lang po nun, eh. <laughs> Mm, ano lang po.
Oh, di ba? <chuckles> Anong anong taon ka nun?